Sí, la verdad. Entonces, eh, pues bueno, eh, si quieres que se vea limpio y también como acogedor, ¿no? L Un hogar, pues sí es importante que tengas esos pequeños detalles, ¿no? De que, bueno, el mantelito o un florero en la mesa, así como igual que te dije las la f la fruta, ¿no?, también. También. Un florero, con a lo mejor, no f si no quieres, eh, flores frescas, puedes poner flores, eh, artificiales, ¿no? Pero eso da otro toque a la casa, ¿no? Entonces, eh, también me gusta mucho, pues bueno, eh
Ujú. Sí, sí, sí, completamente. Ujú. También funcionan.
además, ¿no? De de de eso, eh, ayudar a los niños a que, pues, también sean organizados, ¿no? Y y porque a veces que yo les pongo como un temporizador, de que, ahí viene alguien, tiene que ayudarme. O o los Sí, o o, por ejemplo, les digo: "Mira, va a venir un amigo tuyo que va a jugar, entonces tienes que ayudarme, porque si no vi si no limpias los juguetes, no va a venir tu amigo", ¿no? Entonces, eh, pues así quiero un poquito de condiciones, ¿no?, para que también ellos ayuden, ¿no? Porque, pues, eh, ellos son los que tiran todos los juguetes, ¿no? Entonces tiene que haber algo, ¿no?, de que tienen que hacer, ¿no? Entonces, sí, les pongo un temporizador, les digo: "5 minutos para recoger todo". Y y se se emocionan y se ponen a recogerlo, ¿no? O también hasta a veces que que cuando tengo más, eh, no sé, ganas, les canto canciones de que tienes que limpiar, o "limpia, limpia, <chuckles> todos", <chuckles> ¿no? "Todos los juguetes en su lugar y limpia", ¿no? Cuando uno está un poquito más eh, que tiene más tiempo, ¿no? Me imagino.
Ujú. Sí, claro. <laughs> ¡Okey! Sí. Sí, sí, sí, oye, excelente práctica, ¿eh? Guau. <laughs> Sí, sí, sí. Sí, sí, claro, evidentemente. O sea, sí tienes como que estas prácticas y mira, qué qué interesante, justamente es lo que te iba a preguntar. O sea, de que tú cómo le inculcas a los chiquitos, ¿no? Esta parte de limpiar pero, pues, la verdad creo que sí, lo mejor es actuarlo desde la parte del juego, o sea, que sea como que algo más sano, que no le tengan miedo a la limpieza, ¿verdad? Que no lo vean como, ay, una tarea complicada, ay, mi mamá otra vez quiere que limpie. No, no, no, no, o sea, que de verdad sea algo arraigado para ellos, que sea algo divertido incluso y que, pues, no no se les lleve a a la idea de que es algo complicado o algo malo, ¿no? Porque también, por ejemplo, todo influye en cuanto a a si tú, también cómo lo demuestras, ¿no? Que, por ejemplo, si les llegaras a decir constantemente de que, ay, es que tal siempre la casa está hecha un desastre, es que nadie me ayuda, entonces, pues, ellos lo pueden tomar como algo malo, ¿no?, o sea, de que: ay, la casa, ¿no? Hay que tenerle miedo. <laughs> Pero, pues pues sí, con esa situación, eh, y también hablando de esto, eh, tú, por ejemplo, a la semana sí te das este espacio, o sea O, ¿cada cuánto a la semana haces limpieza completamente profunda para que en este momento de la de de visitas inesperadas o visitas rápidas no te cueste tanto trabajo?
Claro. Exacto. No, sí, sí. Lo Ujú.